А вот здесь с мелочью очень интересные такие как бы стоят автоматы. И когда ты в большом супермаркете приходишь на кассу самообслуживания, э, у них есть такой приёмник мелочи, и ты туда просто жмень, вот так вот ну мелочи туда высыпаешь, и он сам это считает. Поэтому, когда накапливается определённая сумма, во-первых, её можно пойти поменять, стоят такие аппараты, можешь поменять просто мелочь, но тогда тебе, а, выйдет такой чек на покупку в этом магазине. Ну, они в основном при больших супермаркетах, ты потом можешь рассчитаться. Либо вот на кассе, э, даже в булочных здесь вот так вот принято, э, стоят, э, такие вот приёмники для монет. Вот у тебя скопилось много Да, да, очень удобно. А, э, какое разделение? Вот ты берёшь монеты, которые там у тебя есть, ну допустим, там 10 евро, да, мелкая мелочь. Э, ты высыпаешь их в этот приемник, а, он пересчитывает, тебе не нужно считать, он пересчитывает автоматически, и разницу можно доплатить картой.
Да. А, ну да. Мгм. Ты пользовалась да ими вот у они тебе помогают? Мгм. Ага, вот так вот. Интересно. Вот это х хорошая вещь на самом деле, вот что так можно сделать, потому что, э, самому там п пересчитывать или кому-то человеку, который у которого и так, э, на кассе много работ, наверное, было бы неприятно, поэтому хорошо, что такие вещи устроили, что им можно пользоваться.
М-да. Да, такие есть, но не везде. И я заметила, что когда, м, даёшь вот кассиру, да, эту мелочь, вот как ты сказала, заметила, что им это не очень приятно, они уже с таким лицом это считают. И ты понимаешь, что и очередь сзади стоит, она т а, ждёт, и человек, который на кассе сидит, ему это не в радость.
Да, довольно неприятно, наверное. <chuckles> А так, и ты хочешь домой, и все хотят домой, и как бы все ждут. И там да вот этот вот.
Мгм. Да, а ты такой раз, гору мелочи вытащил ещё, да. <chuckles>
Да, ну считай, может там будет 10 евро, да, считай.
Но ну вот эти штуки действительно очень удобные и, м, когда накапливается, я делаю именно так. Я не меняю на чек, я рассчитываюсь.
М-да. Но всё-таки да. Но всё-таки ты бы не могла выбрать 1 вот, э, ну способ оплаты самый любимый или такой превыше всего?
Мой самый любимый бы это, конечно же, телефон, потому что тогда с при себе ничего не нужно носить. Ты взял телефон, пошёл, оплатил. Но здесь невозможно, потому что государство регулирует покупка свыше 50 евро, должен иметь физическую карту и всё.
М-да.